D'accord. Et du coup, hem, c'est quelque chose qui est resté, heu, même plus tard dans dans ta vie, heu, quand par exemple, heu, au niveau professionnel, heu, il y avait des choses à faire ou, heu, quand tu devais te souvenir, heu- on va on va être dans le très terre-à-terre- d'une liste de courses, par exemple?
Ouais. Hem, bah, non, pour le coup, heu, en fait, c il y a un truc qui s'est cassé, c'est quand mon frère a récupéré le, hem, le radio CD, <laughs> parce qu'à l'époque, c'était sur les CD. Donc, hem, heu, il l'a récupéré et puis, heu, j'ai p j'ai plus pu, en fait, heu, faire ça. Et heu, et c'est un truc qui qui m'est resté, en fait, heu, dans ma tête et je me suis dit: «Bah, je vais essayer de l'appliquer, heu, avec mes enfants pour qu'ils puissent apprendre». Parce que je sais qu'aujourd'hui, heu, j'ai aussi appris une technique, c'est, heu, quand je lis 3 fois, en fait, heu, j'arrive à retenir le le sujet enfin le le, hem, par exemple, le texte ou un truc comme ça. Bah, j'y arrive à retenir. Donc là, j'e j'essaie d'appliquer ça à ma fille et maintenant et je me dis, bah- bah, ju justement tu me rappelles ça, c'est trop bien- et je vais je vais essayer de- ben on n'a plus de CD hein, on va essayer sur, heu, YouTube- c'est de lui faire chan apprendre une chanson. Par exemple, là, en ce moment, elle est sur, heu, K‑Pop Demon Hunters et, heu, et comme elle la connaît par cœur, la mélodie, c'est d'aussi appliquer la même, heu, <chuckles> façon d'apprendre.
Oh! D'accord. Mmh mh. Mouais.

Oui, ça aussi. C'est vrai que depuis que que j'ai su par rapport, heu, à ce qui s'est passé, heu, c'est vrai que je sais pas si c'est volontaire ou involontaire de ma part, mais, heu, j'ai plus envie d'écouter. Ça, c'est vrai. Il y a aussi, heu, le cas de R Kelly. <chuckles> Heu, R Kelly avec heu, bah, j'adorais ses chansons, heu, et tout ça. Et en fait, quand j'ai su par rapport à l'histoire, et que surtout, heu, par rapport à une, hem une chanteuse qui m'avait vraiment touchée et qui avait fait part, heu, de de son bah, de son cal enfin, pas de on va pas dire de son calvaire parce qu'aujourd'hui elle est décédée. Hem, la z la chanteuse Aaliyah en fait que j'adorais beaucoup. Bah, je je connaissais pas du tout en fait cette histoire-là et heu, depuis que, bah, que, le la série qui est sortie sur Netflix et tout ça, et ben en fait, heu, je n'écoute, heu, quasi enfin je pense que j'écoute plus du tout, heu, du R Kelly. Et il y en a même plus dans ma playlist.
Moui, tout à fait, oui. Mmh mh. Moui. Tout à fait, hein.